Ach so, ja, also er schmeckt nicht nur scharf, sondern hat auch noch Eigengeschmack.
Der hat Aroma. Die meisten Pfeffer sind ja nur scharf und dann kommt's drauf an, wie wie scharf will ich's jetzt? Aber dieser Pfeffer, den benutze ich also wirklich für alles, weil ich über die Jahre sehr gelernt habe, damit zu kochen. Ist auch Risiko involviert, weil wenn der kaputt geht oder wenn du zu viel nimmst
Mhm. Das stimmt. Genau.
ähm, in deinen Topf, dann kannst du das Essen teilweise auch nicht mehr essen, dann wird es zu scharf.
Ja, ja, dann schmeckt's nur nach Pfeffer. Also, Pfeffer während meiner Kindheit war nicht mein Lieblingsgewürz.
Genau. Egal ne, das ist volles Feuer. Ne, ne, das geht nicht. Also, man muss genau wissen, wie man den anwendet, aber wenn man das kann, ich sage dir, der hat so ein tolles Aroma und den nehme ich sogar für Sachen, die ich mir jetzt koche aus meiner Kindheit. Ja, also wenn ich jetzt mal Weihnachten
Mhm. Für welche Gerichte zum Beispiel f aus deiner Kindheit?
zum Beispiel Kartoffelpüree mit Rotkraut und, ähm, i ich würde dann am liebsten da zu der Combo hätte ich gerne irgendwie so 'n Rindfleischschmortopf, ja?
Ja, oder Rinderrouladen. Rinderrouladen gab es auch in meiner Kindheit. Die hat auch meine Oma immer sehr gut gemacht, die Rinderrouladen, wobei ich es aber heute nicht mehr esse, da ich ja Vegetarierin bin.
Äh, genau, genau, genau. Genau, so was in der Art. Ja. Kannst du ja nachkombinieren mit anderen Inhaltsstoffen.
Ja, ich kann ja auch was mit Tofu machen und dazu 'ne leckere Soße. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne obwohl Tofu gab's in meiner Kindheit gar nicht, da gab es halt nur Fleisch. Also, das typische Schnitzel mit Kartoffeln und Erbsen-Möhren-Gemüse. Das ist etwas, was mich ganz stark an meine Kindheit erinnert. Das gab's nämlich sowohl bei meiner Mutter als auch bei meiner Oma.
Genau. Genau. Genau. Ja. Aha. Als ja, ist ja auch 'n urtypisch deutsches Essen.
Ypisch typisch deutsches Essen, genau.
Typisch deutsches Essen. Dann gibt's andere Sachen, zum Beispiel den Nudelauflauf von meiner Oma, den ich nie so hinkriege wie sie und das ärgert mich, es ist ja nur wirklich 'n Nudelauflauf. Wie kann man nur so doof sein? Aber ihrer war einfach immer besser.
Oh ja, meine hat auch so tollen gemacht.

Ne, aber ich esse meist vegetarisch. Ich würde mich aber nicht so nennen.
Ja, ich bin Vegetarierin, aber das war ich nicht immer. Also, in meiner Kindheit, da habe ich auch ganz, äh, komische Sachen gegessen. Da habe ich äh, als ich 3 oder 4 Jahre alt war, da musste mir meine Mutter öfters Fischstäbchen mit, äh, Omas äh, mit Omas Zwetschgenkompott machen. Also, diese Kombination, Fischstäbchen mit Zwetschgenka Kompott
Ne. Mhm. Ah ja. <chuckles> Echt? Ober ober seltsam.
ja, und dann darauf, äh, Ketchup und dazu habe ich Maracujasaft getrunken, also, ganz seltsam.
Oh. Ne. Ja, sehr seltsames Kind, also, das muss ich sagen. <laughs>
<laughs> Absolut. Und ich habe das, äh, neulich mal wieder auf 'nem Foto gesehen. Das haben meine Eltern fotografisch festgehalten, wie ich diese seltsame Essens-Kombination gegessen habe. Vielleicht wollten sie das wirklich für später dokumentieren, um mir zu zeigen, was ich für komische Sachen gegessen habe. <snorts>
Ja. Witzig. Ja, was immer, w dass du immer schon ein sehr, äh, kreatives Kind warst, ne?
Kreativ auf jeden Fall, aber mein Essensgeschmack hat sich, seit meiner Kindheit, deutlich verändert. Also, früher habe ich auch Fleisch gegessen. <chuckles>
Ja. Ja, das will ich hoffen. <laughs> Ja, das will ich hoffen. Na ja, also, als Kind, was man da manchmal nicht g auch so, was man nicht gerne isst, isst man ja dann auch wirklich das hasst man ja, das verabscheut man. Es gibt
Ja, früher mochte ich nicht gerne scharfes Essen als Kind, daran erinnere ich mich auch, aber heute esse ich ganz gerne mal scharf.
Oh. Also, ich esse meist scharf. Ich also, hm, 'ne gewisse Würze muss einfach sein. Ich finde nix schlimmer als so langweiliges. Fades Essen kriege ich gar nicht runter, muss sofort irgendwas mit passieren. Weil oftmals ist es gar nicht das Essen. Es ist nur so dieses ja, wenn was einfach schmeckt, als wäre es grad nur gedünstet worden, äh, da kann ich leider nicht mit umgehen. Also, bei mir muss immer so 'n bisschen, ähm, Pfeffer und so mit dabei sein. Ich koche sehr viel.
Ja, bei mir auch. Äh, fades Essen geht gar nicht. <chuckles> Nein. Ja. Ja, genau, deshalb s schleppe ich sogar jetzt während meiner Radreise meine Gewürze mit mir rum. Ich habe Salz dabei, ich habe scharfe Paprika dabei, geräucherte Paprika, Curry, Tandoori, Kräuter habe ich dabei und das alles auf'm Fahrrad, weil ich gutes Essen sehr zu schätzen weiß.
Das verstehe ich. Super. Su

Ja, äh, der von meiner Oma, der war auch ganz speziell. Der war auch nicht vegetarisch, aber damals war mir das ja egal und bei dem, äh, Nudelauflauf war immer so 'ne Panade dadrüber, die sehr knusprig war. Bei deiner Oma auch?
Oh. Mhm. Äh, ja, also, oben war's es war keine Panade, sondern es war einfach so 'ne Eierkäsekruste 'n bisschen.
Ja, Eier hat sie auch verwendet für die Soße. Ja?
Eierkäsekruste, also, ich kenne den mit der Panade auch sehr gut und dann hat es halt noch 'n bisschen Speck da drin und das war's dann auch schon.
Ja, bei meiner Oma auch. Speck und, äh und so 'ne Eiersoße. Ich weiß gar nicht, ob da Gemüse drin war, ich glaube eher nicht, eher Speck.
Genau, Eier-Käse. Ne, bei uns nicht und dazu gab's auch wieder Apfelmus. So. <laughs> Das, hm
Mhm. Ja, das, äh, kam bei uns auch a vor, aber dann eher als Nachtisch oder man hat das so daneben gelöffelt, neben dem Ess
Mhm. Mhm. Ja, genau, so ist es bei uns gewesen. Also, mal ins im separaten Schälchen, aber man hat's zusammen gegessen.
Ja, genau, so 'n separates Schälchen stand immer daneben. Da waren dann entweder we entweder die Zwetschgen drin oder die Birnen oder die Kirschen. Ja, Milchsuppe mit, äh, Kirschen hat sie auch gemacht, Süßkirschen, eingemachte Süßkirschen.
Genau. Ja. Ja. Genau. Lecker. Mm. Sehr, sehr gut. Du, da kriegt man grad Hunger, aber schöne Erinnerung an die Kindheit
Oh ja, super. Ja.
hat Spaß gemacht, die zu teilen
Finde ich auch, darüber könnte ich mich noch stundenlang unterhalten. Ja, mach's erst mal gut.
ne? Und ich würde es auch jetzt gerne essen. <laughs>
Tschüss.